Hai ragione, hai ragione, infatti è bella giusto per il cibo, ma, ehm, di questo periodo si starebbe meglio al mare, sicuramente. Ma, mhmm, <smacks lips> ad esempio, nella tua regione quali sono i piatti principali? Le nel senso, avete una tradizione culinaria preferita, o qua avete qualcosa di
Mh.
che mangiate spesso?
Beh guarda, nella mia regione sì, tendenzialmente diciamo la mia preferita è quella de nostrana no, perché comunque quando vai fuori
Sì.
è difficile riuscire a mangiare bene come qui in Italia; però, ehm, sta di fatto che, mhmm, ci sono anche cose belle fuori, eh; però tipo in Italia qui sì, qui a Roma tipo mi piace molto, ah beh, i piatti tipici, no: carbonara, amatriciana, cacio e pepe, ehm
Certo. Sì, assolutamente. <chuckles> Sì, i soliti assolutamente. Io quando son venuta a Roma infatti, ehm, ne ho fatto proprio ho fatto proprio un carico; p anche perché, ehm, secondo me, la mhmnm, <smacks lips> la cucina da Nord, ehm, a Sud, Centro, cambia tantissimo, e io di solito preferisco molto la cucina dal Sud.
Mh, eh, ci sta sì, effettivamente cambia parecchio, eh, nel senso che
Ehm, a Roma è un'altra cosa. <chuckles>
cioè, mhmm, al Nord anche al Nord anche ci sono cose buone e tutto, però a Roma e al Sud pure si mangia bene, bene, bene, sì.
Assolutamente, beh, ma voi avete a comunque, dei piatti che son super famosi, tipo amatriciana, ehm, carbonara, queste cose qua. Ehm, qua al Nord è più difficile comunque aver proprio un un piatto tipico, perché qua, mhmm, puoi capire, c'è vitello tonnato, queste cose così, ma, <smacks lips> mhmm, non lo so, io preferisco più i piatti mhmm, i piatti del Sud. Assolutamente. Sì.
<chuckles> Sì. Qualcosa di Bologna, tipo a Bologna c'è il ragù che è buono però, non sta proprio al Nord dici, no?
Eh, sì. No, no io no, so me Bologna è più è già Centro, non è non è più considerato Nord.
Ehm, okay. No per noi Bologna è quasi Nord. <chuckles> <clears throat>
No, no, no. Eh, ci credo, ci credo. No, io che son proprio tipo vicino a Torino, e que io son super Nord. Sì, ehm dimmi.
Mh-mh, mh-mh, okay, okay. Senti ma, mhmm, quindi niente, ti è piaciuta la carbonara, l'amatriciana quando sei venuta qui?
Da morire, sì. Però io sono una che è più team amatriciana che che carbonara. Non non mi fa im proprio impazzire d la la ca mi piace la carbonara, però io preferisco centomila volte di più l'amatriciana.
Mh.